Понимаю, да. Соревновательно, интересно. Но с точки зрения навыка, ну, вот ф физкультура, значит, она тебя закаляет, допустим, да?
Мгм. Да.
Танцы опять-таки, это тоже, это же направление, тоже каким-то образом, ну, ты учишься танцу самому как таково.
О Ну да, это такой социальный, да, навык получается, в принципе полезный. А, фигурное катание. А, э, этим навыком я однажды блеснула, а, в Англии, когда мы с моими сокурсниками, э, у нас открыли каток, да, что, ну, большая, да, такая редкость для Англии, но погода позволила. И вот мы вышли на этот каток, и я как им показала пару па, они, наверное, решили, что я была чемпионкой России по фигурному катанию.
Полезны. Так. Чем чемпионкой планеты Земля, я так думаю, они подумали. <chuckles>
Да-да-да, а может быть, да и не меньше. <chuckles>
Так. Ну, это вообще, это здорово, потому что, я так понимаю, что ты в этот момент гордость, э, чувствуешь, да, это? <laughs> Понятно, что
Да вообще нереальная просто. <chuckles> <laughs> То есть ты можешь действительно блеснуть чем-то, каким-то неожиданным навыком, который вообще осваивал в детстве и уже забыл про него.
Я понимаю. То есть это, и причём, навык так такой, которым гордиться можно, это не то, что: "О, я могу выпить больше всего пива". Так себе сомнительный навык. Может быть, и можешь, но сомнительный.
<laughs> Да, здесь я не могу. <chuckles>
<chuckles> Интересно, да. А что ещё у тебя вот, получается, в твоём багаже, м, вот этих навыков?
А, э, дальше, а, наверное, мой интерес уже переч переключился на какие-то более интеллектуальные сферы, и в него вошли языки.
Мгм.
И я начала учить языки тоже исключительно для себя. Мне было интересно.